Ben, eee, devlette fen bilgisi öğretmeniydim.
Hı hı. Ah, çok havalı gerçekten deneyler, laboratuvarlar. <chuckles>
Evet, <chuckles> güzeldi. Çok keyifliydi gerçekten. 15 yıl boyunca çok severek mesleğimi yaptım. Hatta, eee, öğretmenliğim boyunca, eee, fen bilgisini o kadar sevdim ki önce bir yüksek lisans yapayım dedim. Öğretmenken yüksek lisansı bitirdim. Ardından, ben doktorayı da yapayım dedim. Yine fen bilimlerinde doktoramı da tamamladım. Evet, Türkiye'de onları da yapmıştım.
Ha ha. Süper. Hı hı. Çok güzel. Hı hı. Ah, Türkiye'de. Ay, çok güzel. Ya, çok tebrik ederim. Gerçekten, böyle, bu tarz azimli insanların hikâyesi çok ciddi derecede toplumu şekillendiriyor ve etkilend etkiliyor diye düşünüyorum. Peki, sonra, "Yurt dışına taşındım." dediniz ama ben taşınmadan önce, hani, 15 yıllık kariyeri, ya, b ş başarılı bir kariyer olduğunu da düşünüyorum. Doktoraya kadar gitmişsin. Bunu nasıl, ııı, hani, böyle, yok saydın demek doğru olmaz da, nasıl vazgeçtin diye mi sorayım? Nasıl uzaklaştın?
<chuckles> Teşekkür ederim. Ha ha. Güzeldi. Ya, eee, aslında eşim beni kandırdı. O onun yurt dışında yaşamak her zaman için hayaliydi, çok istiyordu. Eee
A, a. Hı hı. Doktora yapmış bir kadın kandırıldı mı? <chuckles>
Ka eee, kandırdı, çok güzel kandırdı. Bak, anlatayım. Eee, yani, onun yurt dışında yaşamak gibi bir hayali vardı. Kendisi yazılımcı ve de hep diyordu, "Bir çıksak, yaşasak çok güzel olur, çocuklar için güzel olur." Ama bir öyle ,eee, diyordu ama ben buna hiç sıcak yaklaşmadım. So çünkü dediğim gibi, hem devlette öğretmenim, atanmışım, memur olmuşum ki Türkiye'de memuriyet çok büyük bir şeydi. Değil mi? Ve de
Tabii, lütfen. Hı hı. Süper. Hı hı. Deneyelim kafasında mıydı? Çünkü Ha ha. Kaç kişi bunu olmak istiyor? Evet, kaç kişinin hayali aslında.
Evet. Şöyle bir yan etki de var. Ben annemle kapı komşusuydum. Çocuklarıma annem bakıyor ben okuldayken. Yemeğimi yapıyor, temizlik, falan. Ben annem, o kadar yardımcıydı ki bana çalıştığım için. Ben öğretmenliği de bırakamazdım. O benim konforlu ortamımı da bırakamazdım. O yüzden bu fikre hiç sıcak bakmıyordum ben.
Süper. Hı hı. Hı hı. Evet. Bir de zaten, ııı, yanınız yanında annen, hatta eşinle senin yanınızda annenin desteği olmuş ki, yani, yüksek lisans, doktora da yapma fırsatın olmuş. Bunlar çok havalı şeyler, yani.
Evet. Aynen öyle, çok çok rahat ı gerçekleştirdim ben bunları. Daha sonra eşim, baktım ki çok, çok istiyor. Hani, onun hayatını da bu şekilde, sırf kendi konforum yüzünden, ortak konfor olsa da etkilemek istemedim. Benim İrlanda'da dayım yaşıyordu. Eee, dedim ki, "İstersen sen bir İrlanda'ya bir bak, bir başvur, onlarda kalırsın. Hani, öyle bir hayat kurmaya da gerek yok şu an için. Sen bir, hani, o yurt dışı hayalini deneyimle gel." dedim ben ona. Aynen öyle, eşim bir işe başvurdu.
Hı hı. Evet. Evet. Tabii. Ha ha. Evet. Evet. Dene. Ha ha. Burada şeyi, şeyi sormak iste eşiniz eşiniz, yani, eşinle sen birlikte işe başvurmadan önce şunu düşündün mü? Hani, 1 yıl boyunca ücretsiz izin alsam, yine devlette öğretmen olsam ama 1 yıllık denesem gibi bir şey aklına gelmiş miydi?
Ha ha.